Esatto, sì. Poi alla fine, mhmm, altre tipologie di esperienze che avevo vissuto lì, ehm, parliamo forse anche di Belfast che è una città m molto particolare per quello che è stato il suo passato anche relativamente recente no. Parliamo del sempre anche adesso comunque situazione molto calma, però comunque c'è sempre un po' quel campanilismo insomma tra Irlanda del Nord e Irlandesi, chiaramente senza nessun problema, però è particolare perché comunque vedi che sono persone diverse, ci so stati ri uhm, s-stati anche lì 3 giorni, però forse lì riprende un po' quel quel clima un po' diciamo poi magari abbiam capitato cioè ci ca ci è capitato solo persone sbagliatene ne però sono un po' più freddi secondo me, <scoffs> su questo a e cosa.
Mh-mh. <chuckles> È vero. Mh. Beh, comunque si dice anche che magari, cioè, il clima influenzi molto un po' la carattere di una persona, perché magari sempre il clima ruggioso, grigio, freddino tende un po' a, mhmm, chiudere le persone in se stessi, magari appunto po' a a come riflesso psicologico. E a tal proposito: il tempo come l'avete beccato? Era tipico irlandese oppure era strano, particolare?
Mh. <chuckles> Allora, rido sempre poi quando mi fanno questa domanda, <chuckles> perché alla fine, ehm, quello che ci è successo è diciamo abbastanza bilanciato, quindi parliamo di una settimana e mezza, di sole completo. Sempre tanto vento, ehm, perché <giggles> in Irlanda sempre ventoso. E poi lu diciamo gli ultimi 9, 10 giorni veramente c'erano momenti di, ehm, sole troppo forte e dopo 10 minuti pioggia, casino, vento, di tutto un po'. <chuckles> Poi invece ehm, tornava il sole, cioè ma veramente una assurdo. Un clima che non ha senso, veramente. Cioè, può cambiare letteralmente in 5 minuti. Sì da noi, cioè, non siamo abituati! Noi vediamo arrivare il temporale con calma che arriva lentamente vedi i lampi eccetera magari e o comunque il vento è moderato o comunque non arriva tutto così di tratto a velocità impressionanti. Invece lì è normalissimo, cioè le persone, ehm, s camminano per strada, a un certo punto scoppia un temporale così a caso, arriva al vento, ehm, inizia a piovere a dirotto, si mettono al riparo, però poi finisce, cioè tempo mezz'oretta, un'ora magari se ne va, finito. <chuckles>
Mh, okay. Bello! Okay. W wow! Cioè, cambiava di colpo, quindi. Proprio si passava da un estremo. Okay. Ah, okay. Stranissimo. Wow! Molto, molto peculiare come cosa. Ehm Okay. Quindi, una volta tornato in Italia hai iniziato a cambiare appunto le tue priorità e questo processo quanto tempo ci è voluto? Nel senso, mhmm, e a era immediato o è è passato un po' di tempo, magari hai testato certe cose, non han funzionato subito, quindi quanto tempo ci è voluto affinché, ehm, tu cambiassi dopo questo viaggio?